Ah legal, legal, um contato direto já com o consumidor, né, sem passar por intermediários?
É, quilômetro 0, exato, quilometro 0, e ele já tem essa coisa de você pegar e fazer, como eu faço no hortifruti, ou os saquinhos de papel, aquele antigo saquinho de papel marronzinho.
Aham. De papel, é melhor do que plástico.
Entendeu, então, tem opções, né, tem coi como a gente melhorar, toda essa pegada de tanta coisa negativa, né, que a gente tá acabando jogando fora por besteira
Uhum. É, fazendo algo para o planeta, então, me dá uma dica aqui, ó, pra alguém que mora em apartamento, qual seria, ó, as assim, não dá pra plantar árvore, mas dá pra plantar o que, assim, em num numa varandinha?
dá pra melhorar, dá pra melhorar exato. Uhum. Nossa, dá pra plantar quase tudo viu. <chuckles> Salada de frutas você consegue, se você tem um bom uma boa varanda grande, pega 2 vaso grande, 1 de amora, 1 de ah mais de 2 viu, 1 de amora e 1 de qual é a outra que eu falei, aquela vermelhinha que agora não me vem o nome? Framboesa, framboesa, já são 2 frutas diferentes que custa super caro no supermercado. Morango, morango cresce como uma maravilha, morango é facinho de crescer, cresce como uma mara
Hum. Uhum. <chuckles> Ameixa? Framboesa, ok. É verdade. Ó, morango também? E uma uma terçe uma última fruta aí, pra fechar com chave de ouro.
Ah, fruta já tem bastante, eu já te falei aquelas mais caras do supermercado, planta um pouco de ervas, pra ter sempre a erva disponível na sua casa.

Olha, é super simples a frutíferas, né. Eu tenho amora, pra quem não sabe, amora, framboesa, são super fáceis, morango também super fáceis.
Me conta. Uhum. Olha, que delícia. Ah é? Não morre fácil não?
Não morre fácil, porque amora se você for pensar é planta que a gente acha na rua, né.
Hum. É verdade, é verdade.
Então não tem um jardineiro que vai lá dar água todo dia, não tem quem poda, não tem nada, ela só cresce e multiplica.
Uhum. O jardineiro é Jesus.
Exato. Então são amora e framboesa, jogou em um vaso, jogou em um ângulozinho meu amor, foi.
<laughs> Foi, cresceu. Ah, bom saber.
Ela vai crescer. E aí as frutas, nossa, o f a minha amora, sem sacanagem, é tipo a metade do meu dedo indicador, ela é enorme.
Hum. Gente, então bem, assim, natural sem sem pesticida
Os frutos enorme, bem natural tem nada de pesticida, eu não dou nada de química em nenhuma planta minha, só as rosas. <laughs>
Excelente. Excelente. <laughs>
Porque se não morrem, porque aqui tem muita peste.
Ah, elas precisam do quê? De
Elas precisam de inseticida, porque elas dão muita praga, muito piolho, né, mosca branca.
Hum. Ai, nossa, piolho de planta, entendi. E aí você consegue achar um inseticida menos, eh, como diz, assim, menos químico, menos da isso.
Sim. Menos danoso, né, é menos químico, eu consigo achar, tem aqueles produtinhos orgânico, mas eu digo que os orgânicos não são tão bons, você tem que dar toda semana, né. Mas
Hum, beleza. Ah, entendi. Tem que ficar ali direto.
É, mas vamos lá, né, a gente tenta manter aquela coisa de um clima mais eco dentro de casa com esses produtos, com as minhas plantas. E aí eu tenho toda a parte né, também, eu tenho outras frutíferas, mas se eu for aqui nominar todas vai ficar complicado. <laughs> E aí, né, eu tenho a um ângulozinho que se você chegar na minha casa, perto da minha cozinha, eu tenho o ângulo das ervas. São os temperos.
Uhum. <laughs> Hum. Hã. Ai que delícia. Tem que ser perto da cozinha, né.
É. Porque quando está chovendo, eu não quero pisar no gramado pra chegar no ângulo de lá, pra pegar alguma coisa, né. Então
Aham. Você consegue só abrir a janela assim e pegar?